Evinizde duygu paylaşımını nasıl yapıyorsun ailenle?
Ya, bu konunun o kadar önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum ki... Eee, bu çok, böyle, nesilden nesile fark etmiş. Annem hep anlatır. Eee, dedem çok, böyle, tabii, eee, çok katı bir adammış. O zamanlar zaten kimse babasının karşısında oturamazmış bile. Yani, çok sevgi gösteren biri değilmiş, yani, herkes böyle değilmiş değildir tabii ki ama, eee, 9 kardeşlermiş. Eee, dedem, eee, çok severmiş, çok da, böyle, komik bir adammış aslında ama çok, böyle, hani, ııı, kucağına oturtup seven, okşayan ya da sevgi sözcükleri söyleyen bir adam değilmiş. Anneannem de öyleymiş. Eee, annem de, böyle, eee, ama bir o kadar sevgi dolu, işte, sevgisini göstermeyi seven bir kadın. Ama, böyle, oturup konuştuğumuzda bazen, işte, eee, açıldığında konu falan, "Ya, göz gözle sevmek diye bir şey olabilir mi?" der mesela. "Nasıl yani?" derim. "Ya, babam gözleriyle severdi." der mesela. Dedim ben de hep şey derim, yani, eee, "Bence kesinlikle, yani, sevgi öyle gösterilmez." diyenlerdenim. Böyle, ben bir sarılmayı, öpmeyi ve sevgimi söylemeyi çok seven biriyim. O yüzden böyle duyguları paylaşma konusunu çok kıymetli buluyorum.
Hı hı. A! Ev Hı hı. A, a! Hı hı. Hıı. Ya, ne tatlı! Hı hı. Hıı. Evet. Eee, peki, şöyle bir yerden mi söylüyor annen? Yani, hani, buna inanmıyor ve, emm, "Gözlese bilmez mi?" diyor yoksa sana, hani, eee, "Sen ne düşünüyorsun bunun eee, bu konuda?" mı diyor?
Ya, aslında o, ııı, "Gözle sevgi olmaz." diyor. "Ya, neden söylemedi ki bize biş?" diyor. Yani, eee, çok duymaya ihtiyaç da duydukları çok zamanlar olmuş. Eee, hani, hiçbir çocuğa söylememiş, çok göstermemiş. "Yani, evet, bizi sevdiğini, eee, duy annem söylerdi ama sonuç olarak hissetmek başka bir şey." diyor. Eee, ya, ve ben de biraz ilk torunum. Şeyi hatırlıyorum gerçekten, hani, ona hizmet edilirdi, onun istedikleri yapılırdı ama hiçbir çocuğunun da, böyle, eee, a ya, karşısına geçip yatmayı, uzanmayı geçtim, oturup, böyle, sohbet ettiğini hatırlamıyorum. İlerleyen yaşlarda tabii çocuklar büyüyünce, hani, böyle, artık, eee, dedem de yaşlandığında, tabii, sohbetler ediliyordu ama artık herkes büyümüş, eee, erişkin olmuş, eee, o beklenen şeyler geçmiş. Aynen öyle.
Ha! Tamam. Evet. Hı hı. Evet, evet. Hıı, hı hı. Tabii. <chuckles> Geçmiş ya. Evet, çok haklısın. Bazen, emm, aslında biraz eski jenerasyonlarda bu görülüyor ama, eee, işte, tabii ki, işte, savaş süreçleri olabiliyor, bir sürü şey olabiliyor, yokluk olabiliyor... yani insanı etkileyen. Emm, ama, işte, sevgi, eee, gerçekten öyle bir şey ki insanı, eee, bence yerinde durdurmaz ya. Hani, o, eee, işte, sarılma, o bir belki bakış, o söze, emm, gelişi o sevginin bence de, eee, bu kısımlar daha, emm, en azından, emm, izin verilen bir sevgi olabilir. Emm, biraz, eee, şöyle bir şey düşündüm sen anlatırken, bazen, eee, işte, yetişkinli yetişkinler, eee, çocuklarıyla karşılaştığında çocukları onlara, eee, izin vermedikleri bu gibi, işte, sevgi, belki, hani, onları destekleme... ya, bu gibi duygular da biraz tıkanabiliyorlar. Emm, o yüzden, hani, eee, sevmemek, ımm, olmasa da bunun adı, o sevgiyi gösterememek, eee, işte, belki annende, eee, hani, derin bir yara da bırakmış olabilir. O onun size yaklaşım biçimi nasıl oldu? Sen, eee, biraz daha annen, eee, buna inanmadı, eee, çocukluğundan beri, eee, ve sizi de mi öyle büyüttü yoksa sizinle mi birlikte öğrendi? Sen ne düşünüyorsun?
Hı hı. Gerçekten öyle. Aynen öyle. Hı hı. Hımm. Olabiliyor, hı hı. Hı hı. Eee, aslında genç anne olmuş annem ama, eee, ben hep çok sevgi görmüş bir çocuk oldum. Yani, onun, eee, hem sözleriyle hem öpmesiyle hem dokunmasıyla. Yani, o o çok ö önemli bir şeydi. Mesela, annem de öyle olmayı tercih edebilirdi, aslına bakarsan. Bunu da, eee, belki, hani, bir yerde anlamaya çalışabilirdim, öyle gördüğü için. Çünkü, hani, babadan görmediğini, anneden de görmemiş. O zamanın doğrusunu o biliyorlarmış, yani, bana hâlâ mantıksız gelse de. Eee, ama ben, mesela, eee, o anlamda, eee, o eksikliği hiç hissetmedim. Aslında o benim gelişimimde de çok önemli oldu, biliyor musun? Yani, eee, ben sevgi dilini çok önemseyen biri oldum. Bunu söylemenin çok kıymetli olduğunu hep düşündüm. Şimdi yaş ilerledikçe de daha önemli olduğunu da anlıyorum çünkü, işte, hayatın bazen anlamsızlığı, hani, ne kadar kısa olduğunu hissedersin ya, sevdiklerini kaybedersin ya da, <swallows> eee, işte, böyle, bir anlamsız gelir. O zaman da elinde avucunda kalan şey duygularını ve sevgini göstermek olur. Biraz öyle bakıyorum.
Hı hı. Ay, ne kadar güzel! Evet. Evet. Hıı, tabii ki. Ya! Çok doğru. Evet. Evet. Aslında senin duygularını yaşama biçimin, sevgiyi, eee, paylaşma biçimin gerçekten, hani, annenle, eee, alakalı. Annenin de tam tersi bir yerden, hani, eee, kendi babasına ve belki hatta annesine rağmen, eee, böyle bir yerden bir şey göstermiş. Emm, ımm, peki, eee, kardeşin var mı yoksa, eee, biraz daha, eee, sen üzerinden mi, eee, bu sevgi, eee, oldu? Ya yani anne baba sevgisi biraz daha, eee, tek çocuk sen olarak mı oldu yoksa
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, evet. Tek çocuğum. Eee, ama, eee, ya, bu çok enteresan. Bazı, hani, tek çocuklar çok, eee, böyle, bu sevgiyle şımartılma noktasında olan arkadaşlarım vardı. Eee, benim çok böyle dengedeydi, hani, öyle şımarma şeyim, o yoktu. Ya, bu herhâlde biraz karakter ya da ailenin verdiği şeylerle ilgili olabilir. Çocuğum yok o yüzden buna böyle bir yorum yapmam kolay değil, eee, ama şeyi çok hissederdim, yani, eee, sev sevildiğimi hissederdim. Şimdi arkadaşlarımdan arkadaşlarımın çocuklarından, eee, neyi fark ediyorum, biliyor musun? Yaş olarak artık arkadaşlarımın çocukları, ergen olanlar bile var aralarında, gerçekten sevgiyle büyüyen çocukların gelişiminin inanılmaz farklı olduğunu görüyorum. Şimdi, tabii, dışarıdan bir göz olarak değerlendiriyorum ya sonuçta, eee, yani, baktığında, eee, kimyasal bir şeyim yok, biyolojik bir bağım yok ve, eee, daha objektif değerlendiriyorum. Ne zaman ki hem anne hem babadan sevgi gören bir çocuk gerçekten, eee, çok farklı bakıyor dünyaya, eee, algıları çok farklı oluyor, algılayış biçimi, zorluklarla mücadelesi, eee, bir de o sevgi bir yerden sonra, "Ne olursa olsun bizim sevgimiz, sana olan güvenimiz tam kızım." ya da oğlum, işte, "Ne olursa olsun yanındayız."a dönüştüğü anda, hani, bu dil, gerçekten o çocuğun çok da yapamayacağı bir şey olmuyor gibi geliyor bana. Çok kıymetli buluyorum bunu.
A Hımm, hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Olabilir. Hıı. Hı hı. Ne güzel. A! <chuckles> Evet. Hı hı. Doğru. Evet. Evet. I hı. Evet. Değil mi? Çünkü aslında o desteği en, eee, birincil görmesi gerekenden eee, gereken yerden görüyor ve aslında o şekilde büyümek bir çocuğun, eee, hayattaki bütün, eee, başarısını, başarısızlıklarını nasıl algıladığını, emm, o kadar önemli oluyor ki, yani, emm, çocuk psikolojisinde bunun, eee, yeri aslında böyle şeylerle ortaya çıkıyor. Yani, emm, dediğin gibi, bi birçok çocuk aslında o şekilde büyütülmüyor. Biş birçok beklentiyle anne babaların belki meslek seçimine gidebilecek kadar, 20'li yaşlarına gidebilecek, belki eş seçimine gidebilecek, 30'lu ve sonrasında daha, eee, bütün hayatlarına anne baba bir beklenti içinde olabiliyor ve bu çocuğu buna da eee, bunu da çocuğa yansıtabiliyor.
Hı hı. Evet. Çok doğru. Hı hı. Evet. Evet.
Emm, ama, işte, böyle örneklerden ziyade, eee, dediğin gibi, eee, hani, senin objektif olarak da gözlemlediğin, emm, şekilde o örna örnekleri görünce insan, "Tamam, doğrusu buymuş; <chuckles> doğrusu sevginin peşinden gitmekmiş." eee, diyebiliyor.
Çok doğru. Çok, çok önemli. I hı. Evet, çünkü Evet, gerçekten öyle. Bir de bir yerde sevginin onarıcı bir yanı var. Yani bu duygu bu arada şu an hep sevgiden bahsettik ama, eee, sevgi odağında diğer konuları biraz daha farklı ele alabiliyorsun. Yani, şunu gö görüyorum. Yani, Türkiye'deki profesyonel hayatım, işte, çok, ööö, böyle, büyük ekipler yöneterek geçti ve onların, eee, bazılarıyla da çok, böyle, eee, karakter de analiz ediyorsun ister istemez. Çünkü takip ediyorsun, birlikte çalışıyorsun, performans, eee, g eee, çer çıkarman gerekiyor. Mesela oralarda gözlemlediğimde, eee, bazı insanların gerçekten iş hayatına atıldığında da yetiştiği aile ya da duyguları paylaşma konusu iş yapış tarzına bile yansıyor, biliyor musun? Mesela daha sakin, daha, böyle, eee, sevgiyle büyüdüyse, işte, eee, daha, böyle, duygularını anlatabileceği bir ortam yaratıldıysa ailesinde, iş hayatında da duygularını, hislerini, işle ilgili fikirlerini rahat dile getirebiliyor. Ama diğer türlü oralarda tıkanmalar yaşayabiliyor insanlar. Aslında çok basit gibi görünse de o kadar önemli bir konu ki evde duyguları paylaşmak. Eee, bu hayatının diğer yerlerine de gerçekten çok etkili olabilecek bir şey. Basit gibi görünen ama çok önemli olan bir konu.
Ha ha. Hı hı. Ha ha. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Eee, peki, sen bunları söylerken, "evde duygu paylaşımı" dedin ve, eee, aklıma biraz daha, hani, erkek çocuklarının, eee, sanki o beklentiyle, yani, sanki zaten kız çocuğu, hani, evet, duygusal olur gibi bir yerden, eee, orada sanki ağlamalar daha anlayışla karşılaşabiliyor ama, emm, erkek çocuklarına biraz daha, eee, sert bir yerden, "Erkek adam ağlamaz." diye bile bile bir laf var, ne yazık ki. Evet. Eee, bu sence, yani, yeni nesilde de bence bunun değiştiğini görüyoruz. Çünkü, eee, artık, ımm, anne baba olma konuları daha bilinçli bir şekilde, bütün kaynaklara erişilebilir şekilde gelişebiliyor. Sen nasıl d değerlendiriyorsun bunu?
Hı hı. Hıh, değil mi? Yükleniyor. Maalesef. Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı. Mesela bu aynı dönem için e, bir de dayılarımı dedim ya 9 kardeşler, şimdi, dayılarıma baktığımda aynı babadan eee, babanın yetiştirdiği çocuklarda böyle bir bakış açısı vardı. Yani, işte, "Erkek adam ağlamaz, erkek adamın sorumluluğu farklı olur." gibi çünkü, eee, öyle bir doğru olduğunu bu bir dogma tabii, böyle bir doğru olduğuna inanıyor inanmışlar ve böyle gitmiş. Ve çok enteresan, mesela dedemi kaybettiklerinde t eee, annem teyzelerim ağlarken, eee, 2 dayım da ağlayamadı uzun süre. Çok enteresan, böyle, eee Evet. Mesela bu bu da aslında bu konuyu çok net gösteren bir şeydi. Eee, ağlayamama sebepleri üzülmemek değildi, orada o kadar çok şey yüklendi ki onlara, "Erkek adam ağlamaz, ailenin artık babası biziz, belki, işte, sert görünmeliyiz, güçlü durmalıyız." artık arkadan neler geliyorsa. Şimdi baktığında o dönem bu konu gerçekten çok sertmiş ve aslında uzunca da bir süre bu konu böyle çok sertti bence. Ben çevremde çok duydum, yani, "Erkek adam ağlamaz." Niye ağlamasın? Onun duyguları yok mu, yani? N neden zayıflık olsun? O kadar aslında toplumdan yüklenen böyle şeyler var ki. Çok yanlış ama var.
Evet. Hı hı. Hmm. Evet. Hımm üzücü. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Değil mi? Ben evet. Tabii. Evet. Ta Hı hı. Ya, tam onu soracaktım, duyguyu göstermemek nasıl, eee, güç güçlü olmak olabilir? Yani, eee, çünkü asıl o duyguyu yaşamak, o duyguyu yaşamaya cesareti olmak belki insanın o o güçlü yapacak insanı. Çünkü oradan oradan sakın, buradan sakın, değil mi?
Değil mi? Tabii, o kadar önemli ki. Hı hı, hı. Tabii, çok önemli. Yani, bir de şöyle bir şey oldu mesela, eee, onlar ağlamadılar Bir de ben, işte, diyorum ya, tamam, çocuğum, ortaokul çağındayım, ço ilk torun olduğum için de ha her şeyin içindeyim. Sonra, eee, biri çıktı, işte, herhâlde eniştelerinden birisiydi, dedi ki: "Ya, bu çocukları bir ağlatın." Onlar da bu arada çok gençler daha, 20'li yaşlarının başındalar. İşte, eee, aralarında yaş farkı çok az, dedi ki birisi, "Ya, bunları bir ağlatın çünkü bunlar hasta olacak yani bunların bu kadar kendini kasması iyi bir şey değil." Hatta, eee, işte, şey dayıl dayılarım için, eee, işte, hani, ağlamadılar, böyle kısıldılar, bir süre sonra şey oldular, böyle, hem gerginler hem, e, kısıldılar, böyle, görünüyor. İşte, eee, eniştelerden biri söyledi, "Ya," dedi, "ne yapalım?" falan filan. <chuckles> Bir ortamda bir tanesi, böyle, bir tane tokat attı. Eee, ama şey, eee, kötü anlamda değil, hani, "Oğlum, işte, e, ş bir sinirlensin, bir belki sinirlenince boşalır, ağlar." gibi. Sonra 1 tanesinde işe yaradı, ağlamaya başladı ama nasıl bir ağlama? Haykıra haykıra bir ağlama. Eee, sonrasında, eee, şeyi anladık yani orada tekrar bir kez daha konuşuldu hatta çok iyi hatırlıyorum. Geç hatta şey, böyle, eee, bazı kelimeler var, bazı sahneler var. E, işte, "Oh! İşte ağladı da rahatladı, işte, o da acısını yaşayacak." Şimdi geldiğimiz nor dönemde ne konuşuluyor mesela? "Yası yaşayın, işte, üzüntünüzü paylaşın." diye, artık çok normal, artık erkeklerin ağlamasının da ne kadar normal olduğu artık sanki daha iyi anlaşılıyor ve gösteriliyor diye düşünüyorum geldiğimiz bugünlerde.
Hı hı. Evet. Hı hı. Kim için demişti onu? Ha! Hı hı, evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hmm. Evet. Evet, aslında insanların, emm, romantik ilişkilerine de hatta d dediğin gibi, belki eşleri varsa orada bile, eee, bu rol oynamıştır. Çünkü, emm, kadınlar, hani, duygularını yaşarken eşleri, yani, onların biricik, eee, hayat, ııı, arkadaşları, emm, aslında o duyguya eşlik edemiyorlar. Ve, eee, bu konu biraz daha onların arasında bir açıklık hatta belki çocuk büyütüyorlarsa, eee, bir, ımm, nasıl diyeyim? Böyle, bir, eee, ayrıklık sanki 2, eee, takım birbirine karşı eee, karşıymış gibi oluyor, yani, ve çocuk da bir şekilde anneye daha yakın hissediyor. Eee, ve babayla arasında dağ olabiliyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Tabii. Aslında bu çok doğru. Evet, aslında o duygu paylaşımı yapılmaması ne kadar a büyük bir duvar örüyor, değil mi? E, bu çok da görünen bir şey. Türk toplumunda özellikle çok fazla görünüyor. Yani, eee, çok da analiz etmeden doğruymuş gibi aktarılan ve bu direkt üzerine giyilen bir şey hâline de dönüşebiliyor bazı Türk erkekleri tarafından. Hâlbuki aslında taşınan çok ağır bir yük diye düşünüyorum bunu.
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Yani, bu, ııı, gerçekten çok, emm, bir çok şeyin yapı taşını oluşturabiliyor. Eee, ama şöyle bütün sohbetimiz boyunca gerçekten sevgi üzerinden, eee, gittik ki bence, eee, sevginin bir, eee, duygudan ziyade gerçekten diğer duygulara alan açan, eee, sanki o duyguları, eee, kucaklayan bir evrenmiş gibi de bahsettin ve ben de aynı şekilde düşünüyorum bu arada.
Hı hı. Hı hı. Evet. Çok güzel bir tanım oldu. Çok doğru, çok inanıyorum buna.
Evet, o yüzden umarım, eee, bir çok insan da, hani, eee, ki çocuk geliştirmek, çocuk, ııı, büyütmek de, eee, bu konuda çok önemli oluyor. Yani önce kendini tanıyıp duygularını kabul edip sonra, eee, işte, çocuk yetiştirmek belki Emm, ya, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için, eee, böyle, sakin ve, hani, içinde sevgiyle yüzebileceğim bir sohbetti sanki. Eee, çok keyifliydi, çok teşekkür ederim.
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. <chuckles> benim için de öyleydi, gerçekten çok samimiydi duygulardı. Çok teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.
Kendine hoş eee, dikkat et.